Cara, eu acho que a gente tem que avaliar: "A gente tem condições de de colocar um filho no mundo, tanto, eh, condições financeiras, como de repente rede de apoio ou se você, um exemplo, o marido e a mulher, se 1 dos 2 tem possibilidade de abdicar de algum tempo, assim, do trabalho ou, por exemplo, deixar o trabalho, pra pra cuidar ali, nos primeiros anos iniciais", eu acho super importante ter essa conversa, isso é um acordo. Eu acho importante, eu não eu não acho legal, igual por exemplo, eu tenho uma história na família, na família da minha esposa, que o o marido da irmã dela, logo quando eles namoravam, ele furou o preservativo porque ele queria engravidar ela, você acredita? E engra e engravidou, e eles têm esse filho ele conseguiu, ele tem esse filho, eles casaram e tudo mais, tiveram até outro filho depois, mas, cara, eu eu acho isso de um erro absurdo, porque é uma é uma coisa muito difícil, tem que ser conversado, como é que você vai escolher que a pessoa vai engravidar, vai engordar, vai ficar 9 meses, com a barriga ali esperando um filho seu, sem você conversar com ela, sabe. <chuckles>
Uhum. Uhum. Ah, sim. Hã. Ah. Hum. Não, se E conseguiu. Uhum. Uh, meu Deus do céu É. Os pela sua decisão, né. Imagino que ela também deve ter querido, né, mas, agora todo e todo mundo sabe da história, meu Deus. <chuckles>
Po Pois é e, assim, ela já tinha uma filha, então eu não sei se ela queria muito naquele momento não, eles estavam começando a namorar. Só que ele era louco pra ser pai, sabe. Então, assim, a e ao contrário, eu também acho que não faz sentido nenhum, às vezes, por exemplo, um casal já e a mu a mulher deixa de tomar a pílula e não fala com com o companheiro, né, ali.
Uhum. Entendi. Ah. Uhum. Com o marido, com a pessoa, com o companheiro, é.
Pois é, então, assim, eu acho que que isso tem que ser mesmo decidido em casal, não não pode 1 decidir, tem que ser uma decisão conjunta ali, conversada
É. Comum acordo, né. Sim.
mas é até legal a gente falar disso, porque recentemente, eu e minha esposas, né, a minha esposa, tivemos essa conversa e ela parou de tomar o remédio, nós combinamos tudo direitinho, e estamos grávidos, então, finalmente, vamos realizar, olha ah, obrigado
Aham. Ah, parabéns! Então, na verdade você está me contando de um de um momento prévio, antes desse momento sagrado, que é estar estar grávido, né. <chuckles>
É. Exatamente, exatamente, foi tudo combinadinho, ah, era um sonho, é um sonho, né. Eu tenho, e também era um sonho da minha esposa, então foi muito legal porque, nós casamos, ficamos ali 2 anos casados, eh, aproveitamos ali aquele curtimos bastante, viajamos bastante, eh, aproveitamos mesmo ali, esse esse início de casamento e chegamos ao momento, an antes de casar a gente já sabia, né, claro que que a gente queria ser ser pai e mãe, e chegamos ao momento e falamos: "Olha"
Sim. Curtiram bastante. <chuckles> Aham.